Uhum.
Veio errado, não foi?
Sim.
Você executou, sem perceber, de tão parecido que é, certo?
É.
Então, se você chegar para o cliente e falar: “Olha!”, contar exatamente o que aconteceu, eh, explicar pro cliente o que aconteceu, eh, e e você acha que o cliente não entenderia e não aceitaria o painel?
Olha, esse é um ponto, assim, que tá me paralisando, sabe, que tá me gerando esse medo, porque ao mesmo tempo eu penso: “Poxa, vou deixar pra lá e, se ele reclamar, depois eu troco, né”, porque assim, eu tô com outros projetos, então, eu fico, assim, pensando nisso, mas ao mesmo tempo, é é antiético, né, porque foi outro, arqui me indicou.
Exatamente, é antiético você deixar pra lá, né, fingir que não viu.
É, sabe, e assim
Só que, s
é um erro que eu não tinha visto, só que, depois que o arquiteto falou comigo, aí não teve como, sabe?
Claro. Sim, mas veja, você é você cometeu um erro, é fato, e a fábrica também cometeu um erro, né, a fábrica do painel que fez o acho que é uma lâmina, né. Deve ser. Então, o fornecedor, ela também te mandou, se você checou checou o pedido, né, se foi mel pra lá e veio malva, e você, ok, na correria, né, do seu final de ano não viu
É, o fornecedor, né, que manda o material.